Iya iya iya iya.
Mhm. Nah, dari situ ketika kita juga berusaha k selain berusaha keras dan juga, apa ya, berusaha nyenengin diri kita juga sekeras itu. Nah, nanti hasilnya pasti maksimal.
Mhm.
Dan ternyata benar, juara dong waktu itu. Mhm, provinsi, gitu.
Oh, gitu? Oh, juara. Juara provinsi untuk mini bridge tingkat SD? Oh, wow.
Mini bridge tingkat SD, eh, tapi musuhnya ada yang anak SMP juga.
Loh katanya enggak boleh?
Boleh, tapi kayak lebih ke apa ya, eee, kalau anak SMA itu enggak d kayaknya enggak diizinin sih. Eee, SD, SMP, eee, yang buat mini itu.
Buat mini ya? Mhm. Itu membanggakan juga loh. Maksudnya gini loh, meskipun itu bukan olahraga yang populer di Indonesia gitu kan, tapi okelah gitu, mini bridge loh. Eee, maksudnya, eee, iya sesuatu yang bisa di, apa ya, yang bisa ditaruh di resume atau portofolio kamu sebagai siswalah gitu ya kan?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Itu ngisi ini sih kantor sekolah, pialanya, <chuckles> ngisi di kantor sekolah heeh. Jadi, eee, tapi setelah itu kayak enggak lanjut lagi karena emang itu ya, apa, enggak terlalu populer juga kan, terus, mmm, mhm.
Oh, gitu? Iya sih, tapi kan iya minimal, eee, apa, kamu dapat pengalaman ya mungkin dari situ.
Iya, dapat, dapat pengalaman. Nah, itu tadi sih yang benar-benar menginspirasi. Nah, da dari situ, terus aku yang kayak sekarang kalau misalnya, mmm, aku ngelakuin sesuatu, eee, untuk hasil yang besar ya, itu juga harus dengan makan yang enak sih untuk hasil yang maksimal. Nah, itu menginspirasi aku sampai sekarang cara belajarku kayak gitu. Mhm.
Iya. Oh, gitu. Jadi makan itu sesuatu yang maksudnya makan yang memanjakan lidah cielah, mhm, iya kan?
Mhm. Benar. Nah, itu jadi kayak bikin santai gitu pas belajar dan nanti hasilnya pasti maksimal. Terus ada juga nih, Kak, orang lain lagi.

Mmm, lebih ke tapi ada juga yang ka kalau aku sendiri ya, Kak, eee, memoriku tuh jelek sih ya, aku kayak tergolong yang punya memori pendek. Kadang ada juga orang yang belajar itu lebih ke kayak rajin, dia memang rajin latihan soal, rajin buat nyatet gitu kan. Enggak harus yang kayak hafal sejarah atau apalah kayak gitu-gitu. Tapi kalau memang dia yang orangnya rajin ngerjain sesuatu, di rajin dia baca itu kayak yang penting paham aja sih nanti, eee, masalah yang kayak lain-lainnya dia tinggal kembangin sendiri ide-idenya kayak gitu-gitu. Kalau aku sih itu sepa yang penting kalau aku ya belajar tuh adalah paham sih, paham intinya.
Amo Iya. Oh. Berarti ada yang rajin, ada yang cerdas ya kalau menurut dia?
Oh, iya heeh, benar kayak gitu.
Kalau kalau yang memori pendek itu memang enggak bisa terlalu lama menyimpan ya?
<laughs> Kenapa? Iya, kalau aku lebih ke bat apa ya? Lebih kuat di angka atau perhitungan. Nah, belajarku lebih ke kayak memang harus dilatih sih, di kebiasain gitu, mhm.
Oh. Oke. Iya, mungkin mungkin aku juga termasuk yang memori-memori pendek. Soalnya aku kalau misalnya ngutang, punya hutang ke orang, aku suka kadang-kadang suka lupa. Mungkin memori aku juga pendek. Oke, terima kasih untuk, mmm, memberikan sedikit pandangan siapa mentor atau guru yang bisa menginspirasi cara belajar kamu. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi tentang urusan bakso mungkin ya. Iya, sampai ketemu.
Mmm, mhm <laughs> Lupa. <laughs> Mhm. Mhm. Mhm. Oke, iya, oke, makasih. <chuckles> Makasih.

Eee, jangan lupa untuk istirahat kayak makan atau juga senang-senang. Ketika kita latihan setiap hari ya dari hari Senin sampai Sabtu, nanti hari Minggunya tuh diajakin ini, olahraga pagi kayak jalan pagi, jadi kayak aku sama teman-temanku, diajakin sama heeh, apa? <chuckles>
Bentar bentar bentar bentar bentar. Dari Senin sampai Jumat kalian, eee, ekstrakulikuler belajar Bridge. Itu sampai hari Minggu masih disiksa juga suruh olahraga? Us
Heeh. Mmm. Mhm. Mhm. <laughs> Itu sebenernya sebenernya kayak refreshing malah. Mmm.
Sadis kan. Oh oh oh oh, lebih lebih lebih ke riuh, kirain enggak maaf kirain aku tuh kamu menjelaskan betapa kerasnya kalian latihan, gitu. Oh, bukan ya? Wah, oh, sorry sorry sorry. Ya, lanjut <chuckles> lanjut lanjut.
Mmm. Mmm, nggak nggak. Bukan, hari itu hmm, pas hari liburnya itu tuh kita diajakin olahraga, olahraga apa, <sucks teeth> ini kayak lari pagi, terus habis itu dijajanin. Nah, di situ tuh yang kayak dia ngajarin, "Kalian kalau misalnya kerja keras kalian juga harus makan keras," gitu. Jadi kayak jangan lupa mengisi perut, menyenangkan perut, gitu.
Ah? Oh, oke. Oh, eee, apa <sucks teeth> reward punishment untuk diri sendirilah ya, mungkin bahasanya seperti itu ya sekarang ya.
Mmm. Heeh, eh, keburu panik tuh. Iya, ibaratnya kayak istilah sekarang self reward gitu kan, padahal itu belum belum apa ya, istilahnya belum dapat juara tapi, eee, kita ha juga harus menghargai usaha kita buat berusaha latihan itu gitu.